У меня такая проблема. М, я боюсь начать новые отношения из-за возможной неудачи. М, дело в том, что вот в прошлом, ам, часто повторялись какие-то ошибки. Ам, много отношений похожие, вот те же самые ошибки из одних отношений в других. И я уже нь м м, боюсь начать что-то новое, чтобы вот это всё не повторилось заново. И хотелось бы раскрыть эту тему и выговориться.
Понимаю. Понимаю тебя. А ты могла бы мне рассказать, э, поподробнее, э э, вот, э, в чём конкретно у тебя страх? Э, что было, и вот какие всё-таки эмоции, кроме страха, ты ещё и испытываешь, вот когда ты завершаешь, э, отношения?
Между прочим, э А, я бы сказала, знаешь, вот про эмоции, да. Обида. Обида за то, что я вложила своё время. В первую очередь, время. <chuckles> Э, усилия, эм, там, эмоции и любовь. И вот это всё потом закончилось ничем. А, на самом деле мне очень да, очень сильно н то есть, ам, з знаешь, со временем я стала смотреть на своё время по-другому и ценить по-другому вот это время. И на самом деле уже, м, много отношений у меня было. И я просто смотрю на них и думаю: "Хорошо, вот ты вложила, да, в в этого человека там, э, и материально что-то, и эмоциональное, а в конце что? Вообще ничего". С то есть с некоторыми даже, м, ну, с некоторыми есть какие-то дру дружеские отношения, но некоторые люди просто ушли, хлопнув дверью. М, взяли, "спасибо" не сказали и ушли. Вот как-то так. Да, обидно очень. Да, разные ситуации были.
Так. Так. М. Обидно. Мгм. Да. Слушай, ну, мне, конечно, жаль, что ты, а, имела такой опыт, но хорошо, что ты решила задуматься над этим. А, ты знаешь, а не могла бы ли ты мне описать ты сказала, что эти отношения повторяются у тебя такие. Э, возможно, ты выбираешь сп какой-то психотип, э, конкретного человека.
Да.
И не могла бы ты мне рассказать, вот как с как у тебя это всё происходит? Вот кто обычно твой партнёр по характеру, и как у вас, вот с чего начинается, и вот чем заканчивается, и в чём причина? Да, вот ты говоришь, что он ушёл и хлопнул
М-да.
И ты ещё чувствуешь, там, не сказал "спасибо" вот, э, вот вот тут момент мне А вот за что он должен был сказать "спасибо"?
Э, м. Было и такое, да. <chuckles> А, ну смотри, вот, в м, были вот именно такие, э, отношения, а. У меня, м, парень одолжил мя а одолжил у меня денег. М, то есть, э, там хорошая сумма денег, а. "Спасибо" не сказал, <sneezes> э, и деньги тоже не вернул. А ушел, знаешь да, ушел, э, обвиняя меня в том, что, ам. Ну, он ревновал, знаешь, он напридумал себе там, что типа я, э, изменяю ему или что-то такое. Конечно, это было неправдой, но он нашёл вот что-то такое, и, э, ну но он в это верил, конечно, в тот момент.
О, это печально.
Но да, обидно было, не неприятно.
М.
Э, да, э, что мгм.
А ещё да, поняла. А ещё какие были моменты, вот, э, которые у тебя повторялись, одинаковый паттерн с каждыми отношениями? Ты заметила что-то такое?
М. М-да. Ну да. Да, э это не про деньги. <chuckles> Это про другое. М, э, смотри, э, я, знаешь, у меня такой характер, я бы сказала, что у меня сильный характер. И, ам, я очень целеустремленная.
Так.
И я обычно т не теряю, ну, то есть я пытаюсь не терять время. И когда я чего-то хочу, я добиваюсь того, чего хочу. И и в отношениях то же самое. То есть, э, ну я бы не сказала, что я прям добиваюсь парня, но когда кто-то мне нравится, и я вижу, что я ему тоже сильно нравлюсь, ам, то я не буду ждать, э, м, 100 лет, пока он сделает первый шаг. Э, очень часто я делаю первый шаг. И, э, знаешь да, и, знаешь, вот, м, ну, проблема, мне кажется, да, я не знаю, если проблема в том, что я делаю первый шаг, но проблемы они потом, знаешь, вот, м, как бы. <chuckles> Э, такой, э, домино складывается. Э, часто получается, и мне кажется, знаешь, мне кажется, что это даже не характер человека. М, просто он они видят, что, э, я сильная, и и я буду работать. Но что что происходит, да? А, вот часто начинаются отношения с кем-то, м, и как будто, э, второй человек, он немножко ведет себя инфантильно, не совсем по-взрослому. То есть если есть какие-то проблемы, м, как будто это мне решать нужно проблемы, да. Э, там, бытовые какие-то проблемы или финансовые, или нез Да, потому что они знают, что я активная, да, э, там всё <chuckles> делаю, как надо. И они как-то вот расслабляются, и особенно не вкладываются. И это вот всё вот превращается в какой-то кошмар потом.
А. Так. Поняла. Я поняла тебя, а, я поняла тебя и твои эмоции, и ты чувствуешь себя даже такой недооцененной, правильно? Вот ты вроде всё делала. А, слушай, а вот, э, я вот слушаю тебя, и у меня такое ощущение, что вернее, даже любой бы психолог тебе, скорее всего, сказал, что, а, ты вот, наверно, выбираешь таких людей, да, ведь ты говоришь, что ты достаточно активный человек, тебе нравится такой человек. И, а, ты, скорее всего, выбираешь, э, вот такой психотип, э, парней
Конечно. Пассивных.
которые, почему-то, вдруг инфантильны, и решение принимать нужно тебе. Как ты думаешь, э, откуда корни у такого поведения?
Знаешь, мне, я пока что не нашла ответ на этот вопрос. А, скорее ты, м, права в том, что я выбираю какой-то такой инфантильный типаж. Эм, но, знаешь, вот на самом деле, я видела некоторых своих бывших в других отношениях, а, с другими девушками, и они себя ведут по-другому. То есть они более, м, проявляют больше инициативы, там, что-то делают, да? А мне, м, да. Ты знаешь, мне кажется, м, возможно проблема в моём поведении. Скорее всего, эм, я им показываю с самого начала, что, а, я такой ответственный человек, который всё будет решать, всё будет делать. И они расслабляются и ждут, чтобы я это всё делала. И, наверно, мне нужно поменять своё поведение, скорее всего.
Ты абсолютно права. Ты абсолютно права в том, что мужчина с каждой женщиной ведет ся по-разному, но ещё есть момент, что, а, ты знаешь, вот ты описала, что тот, кто не вернул деньги, я не думаю, что этот человек, э, будет хорошим с другой женщиной, да, потому что это уже всё-таки, а, такой определённый характер, да? То есть, и
Да. Конечно, да.
да, и, э, ты знаешь, я бы всё-таки, по посоветовала тебе обратиться к психологу, который разобрал бы, а, вот причины, почему ты так себя ведёшь, да, то есть у тебя сложился определённый, а, такой взгляд, э, на ситуацию, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной. Может быть, у вас в семье более активная мама, например. Я не знаю, но, м, откуда-то ты взяла такую, а, вот картину, как, э, активности, да, то есть вот, вроде как за паттерн поведения, да? И, и либо ты знаешь, очень часто, даже люди, даже не понимают, откуда они насмотрелись советских фильмов, например: "Москва слезам не верит". И там же был пример, а, э, женщины, э, которая вот такая молодец, а у неё там Гога, он же Гоша, да, который вот, никакой совершенно, но из него делают почему-то хорошего человека. Да, то есть, даже иногда возникают у людей, эм, люди даже не знают, откуда у них в голове взялся образ вот, как идеала отношений. И если бы вы с психологом пошли в какую-то глубь, и раскопали вот это, и переформатировали, а, твой, э, тип поведения, а, в отношениях. Да, то есть, и с сначала понять, почему ты выбираешь таких людей, и вообще понять, почему вот, ты именно так себя ведёшь, и что это тебе даёт. И когда ты с собой разберёшься, и вы перепишите, перепрограммируете формат, э, твоего поведения в отношениях, да, тогда, может быть, э, тебе будет проще, э, в дальнейшем, построить здоровые отношения, в которых партнёр будет заботиться о тебе, в которых партнёр будет ответственный за тебя, и тебе даже не придётся ждать от него никакое "спасибо", а он просто будет хотеть делать, э, что-то для тебя.
Ага, да. Так. Активность. <chuckles> Н да. Да. Да. Да, слушай, да, а, очень хороший совет. Я думаю, ты права. Действительно, скорее всего, стоит обратиться к психологу и разобрать этот момент, э. Я знаю, что это скорее всего будет не очень легко и понадобится время, но, э, думаю, да, будет, эм, хорошее хорошее такое дело. Но знаешь, что я хочу сказать? Меня, э, воспитали быть очень независимой и очень сильной. Ам, вот поэтому такой характер у меня. Но знаешь, э, вот 1 шажочки, которые я пытаюсь делать сейчас: эм, это уже, как-то вести себя немножко спокойнее и чу и чуть-чуть пассивнее, но в хорошем смысле, <chuckles> э, в общении с парнями. То есть, не не проявлять много инициативы. А там я убавила, ну, вот если взять в процентах, да, если раньше там было 100 %, то сейчас я буду показывать, я не знаю, там, 20 %, <chuckles> э, внимания, 20 % инициативы, а дальше жду, чтоб он что-то тоже предлагал своё.
Да, очень здравый подход, и вообще, ты большая молодец, ещё раз повторюсь, что ты пытаешься разобраться в том, что происходит. Знаешь, а, это тоже очень большой залог уже будущего успеха, когда человек, а а, пытается анализировать свои действия. Это говорит об осознанной личности. Я искренне желаю тебе, чтобы ты с собой разобралась и построила здоровые, хорошие, долгие отношения.
Да. Да, спасибо тебе большое. А, мне очень помог наш разговор, там выявить какие-то моменты, и, м, очень хороший твой совет, чтобы обратиться к с к психологу. А, я обязательно попробую это сделать и, я надеюсь, всё-таки у меня получится вот как-то решить эту проблему, чтоб не терять время в будущем, а, на какие-то опять отношения, которые ни к чему не ведут. Спасибо тебе большое.
Пожалуйста, обращайся!